Eee, kok ada ya, aku sebetulnya lebih cenderung kalau pagi sih, kalau bisa kayak jam-jam 06:00, jam 07:00 gitu ya, bahkan ya enggak kenapa misalnya ada, apa, matahari udah muncul sedikit gitu yang enggak yang sampai terik banget tengah hari gitu kan, bagiku itu lebih fresh rasanya dan biasanya aku kalo oh, kalo pagi tuh sambil jogging juga sih, jadi aku manfaatin buat sambil olahraga gitu ya selain jalan-jalan kecil. Tapi kalo eee, memang enggak keburu, sedangkan aku udah eee, pengen banget nih, udah memang itu waktuku untuk untuk ke sana, itu aku eee, paling ya itu jadinya ke sore gitu, sore juga oke, cuman, ya dari segi, apa ya, kesegarannya beda aja gitu, tapi ya eee, itu juga sama okenya kok kalau buat aku. <chuckles>
Pagi, baik. Heeh. Ya. Iya. Heeh. Heeh. Iya. Oke. Oh? Sama okenya tapi Mbak lebih memilih pagi kan mungkin karena, habis bangun kita betul-betul fresh gitu kan. Nah, eee, Mbak kalau, eee, jalan-jalan ke taman saat mencari mindfulness apakah Mbak sendiri aja atau bareng-bareng nih Mbak?
Iya betul tul. Iya, sambil olahraga juga. Hmm. Nah adakalanya aku bareng sama temenku, jadi ke sana kadang sambil nongkrong juga nih, misalnya sambil makan es krim, atau sambil baca buku, eee, kita juga ngabisin waktu. Iya, padahal sederhana kayak gitu. Tapi, eee, ya seru aja karena suasananya enak gitu ya di al eee, di alun-alun itu. Tapi kadang juga sendiri juga gitu, kalau lagi mhm, olahraga.
Hmm. Wow mantap! Wow, asik ya. Oke. Heeh. Oke. Kadang sendiri? Oke. Mbak Mbak sendiri lebih milih sendiri atau bareng-bareng Mbak?
<tsk> Eee, aduh tidak bisa memilih, tergantung kalau misalnya pengennya <chuckles> pengennya apa olahraga gitu ya atau sekedar, eee, apa, cari waktu se me melipir sebentar misalnya lagi jalan ke mana terus lewat, aku, eee, sendiri sih, kadang sambil, eee, ya itu ya, refresh otak gitu. Tapi kalau pengen, eee, emang ke sana, pengen ngabisin waktu sama temen, ya kita selalu ke sana gitu, mendingan ke alun-alun aja sambil kita ngobrol gitu. Itu, jadi. Mhm.
Tergantung ya. Heeh. Heeh, ya. Oke. Ah hah. Ya. Oke. Nah, kalau cuaca lagi enggak ideal kayak mana tuh Mbak, eee, Mbak lagi perlu mindfulness, apakah ditunda atau cari alternatif Mbak?

Wah, itu b eee, sebetulnya berkec ber apa ya, bercampur gitu ya. Itu b kadang-kadang tuh yang heeh, kadang aku mau cari inspirasi juga dari mindful itu kayak ada sesuatu ada ide yang mungkin lagi stuck nih, lagi, apa, aku bingung ya. Itu kadang, eee, aku cari dengan cara seperti itu gitu ya, dengan ya coba cari-cari, eee, dapat nggak ya idenya gitu untuk melanjutkan tapi, eee, kadang juga jadi ke mana-mana juga gitu kan. Maksudnya mikir masa lalu lah yang bikin ketawa, yang bikin, eee, apa namanya, yang bikin, eee, sedih juga, misalnya ya, eee, dan <chuckles> mmm, mikir masa depan juga, misal apa ya ya ada itu biasanya saling ini sih ya, eee, nggak ada ini tertentu, memang saling mengisi tuh gitu, biasanya kalau lagi momen di sana. <laughs> Heeh heeh. Heeh heeh.
Iya. Campur-campur, baik. Heeh. Oke. Iya. <laughs> Macem-macem. Iya iya. Heeh, nggak bisa kita kontrol Mbak ya, kalau muncul ya muncul lah apa terserahlah dia, yang penting ya positifnya aja lah diambil, kan gitu. Nah, eee, mindfulness ini kan, eee, kalau kalau bisa dibilang ini kan terkait dengan mengosongkan apa ya, pikiran dan kita isi dengan yang positif aja, dan ini sepertinya hal yang berulang-ulang, gitu kan. Nah, kalau Mbak sendiri kalau jalan di taman gitu mungkin, eee, setiap hari atau beberapa hari sekali seminggu, bagaimana sih Mbak mungkin bisa mencegah kalau mindfulness ini bi eee, nantinya jadi membosankan? Atau, eee, rasanya repetitif gitu, berulang-ulang gitu, eee, apakah Mbak ad eee, pernah terjadi seperti itu, atau saat ini terjadi, atau nggak ada bosan sama sekali gitu, Mbak? Kalau ada rasa bosan gimana nanti, eee, menyikapinya gitu, Mbak?
Iya, betul. Hmm. Mhm mhm. Mmm. <laughs> Iya, kalau lagi bosen nih misal lagi gak pengen ke taman gitu ya, mungkin karena suasananya ya itu tadi, eee, karena sering jadi, apa, pemandangannya itu lagi itu lagi, gitu kan. Itu aku suka nyari tempat lain juga sih, jadi memang ada beberapa tempat yang bis biasa aku jadikan tempat untuk, eee, bersantai gitu ya untuk, eee, ya biar lebih mindful gitu. Nah, biasanya aku mix aja tuh tempatnya ganti-gantian gitu, tapi emang alun-alun itu kayak dapet semuanya lah, gitu. Karena di situ tuh, eee, ada kulinernya juga jadi kalau, eee, apa ya, biasanya tuh ke sana ya ada semangat lainnya juga nih, bisa sambil kulineran, gitu. Jadi, eee, apa ya, ef lebih variatif juga tujuannya gitu, itu sih aku yang mhm.
Heeh. Iya. Heeh, iya, betul. Iya. Oh. Oke. Mhm. Baik baik. Oke, baik. Heeh, berarti, eee, kalau emang di tempat itu udah boring, jadi Mbak cari tempat lain. Tapi sebenarnya di tempat ini sendiri, eee, banyak, eee, aktivitas yang bisa kita lakukan sebenarnya. Jadi, tempat ini sendiri, eee, susah boring-nya kan, karena banyak kegiatan sana sini, gitu kan, nah oke. Baik, terima kasih sudah berbagi nih Mbak, mengenai mindfulness. Oke, semoga tetap sehat, Mbak. Oke, sampai jumpa lagi.
Iya. Betul. Iya, heeh heeh, menyenangkan. <chuckles> Sama-sama, makasih udah didengerin. Amin, thank you.